É verdade.
Do tipo: "Ah tá, ufa".
Ainda bem que não ficou ruim. Meio que isso, né.
É gil ainda bem que não ficou ruim. E não assim: "Pô, eu cozinho bem para caramba, hein? Minha lasanha arrasou".
É mesmo. Aham. "Arrasei. Com pouco tempo, olha o que que eu fiz, olha como eu sou demais". <laughs>
<laughs> Exa muitas pessoas teriam essa pe esse pensamento. E ainda ia falar: "Olha, quem quiser a receita eu dou. Tem vários segredos porque eu peguei metade da receita de uma senhora que pôs chocolate, não pôs a outra é minha, e a outra eu inventei, então é uma receita exclusiva". Não, você nem deve ter se gabado disso.
Verd
Só aceitou, ali.
Não, ninguém perguntou da receita.
É, pois é! É uma coisa a se analisar aí se essa ansiedade toda aí não está te gerando em uma planilha Excel o custo-benefício é muito É, estou achando baixo. Porque a única coisa que você ganha com todo o seu processo ansioso é alívio. Alívio você tem se você não fizesse. "Não vou levar nada".
Isso é um sinal. Tô brincando. <laughs> Verda Que vale, né. É. Verdade. É verdade, total.
Não é? Tipo: "Não cozinho gente. Vou levar bebida". <chuckles>
Olha É, não vou vou comprar uma coisa no mercado.
<chuckles> Exato. <chuckles>
Olha, adorei falar com você. Acho que você me deu um esculacho assim, mas foi bom para eu entender que não vale a pena. É, não vale a pena.
É. S Eu acho amigo. É. Ó, se você quiser vim aqui tomar outro esculacho amigo, ou desabafar, ou esculachar a mim, eu estou sempre por aqui. Até a próxima.
<laughs> Tá.